Ce qui est important, c'est justement de se dire, heu: «À partir du moment où je vends un produit qui ramène une plus-value à la vie des gens, heu, je ne vole pas les gens», et cetera, tu vois? Mais pourquoi se priver de de vendre et pourquoi se priver de faire de l'argent? Non!
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est comme, heu, je dis aux gens qui qui sont qui font dans la vente, je leur dis, heu, heu je leur donne un exemple parce que, souvent ils veulent pas vendre ou pas ou ils oublient de vendre des f des de faire des ventes complémentaires, ou quoi, et moi je leur dis
Ouais. Mmh mh. Ouais, ventes, heu, les ventes additionnelles.
ouais, moi, je leur dis tout le temps: «Mais non, mais c'est gé c'est génial, il faut pas avoir honte» et parce que je donne l'exemple q où moi j'ai un jour j'étais allé au magasin de vêtements et j'avais acheté des vêtements, et il me manquait une ceinture, et je sais que je voulais l'acheter, je l'avais oublié, et le vendeur, il m'a fait: «Vous voulez une ceinture avec ça?». Et il m'a et il m'a montré, j'ai fait, heu, et moi j'étais j'ai envoyé de la gratitude à ce gars-là, parce que j'en avais besoin, et sinon j'aurais été obligé de repasser au magasin, et
Bien sûr. D'accord. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, non, non, mais c'est c'est c'est tout à fait je suis à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les les les ouais, dis-moi.
Ouais, et les les gars ju du coup, je leur dis, heu: «Faut que tu penses comme comme quoi tu aides la personne et elle va t'en remercier pas comme si c'était en train de faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Bien sûr que tu fais, mais il faut pas penser comme ça, faut juste tu tu aides la personne, peut-être ça va lui servir».
C'est ça. Exa voilà, exactement, non il faut, heu, il faut aider, heu, tu peux aider la personne en vendant un produit. Ton produit, tant que c'est pas un produit qui est dangereux eh ben, heu, il y a pas de il y a pas de mal.
Ouais. Ouais. Ouais, surtout t si t'offres de la valeur. Ouais. Ouais, surtout si tu es ouais, voilà, ouais. Moi moi, là, j'ai besoin d'un d'un râpeur de carottes électrique, et s'il y en a qui m'en propose un, je lui dis merci, parce que je le trouve pas. <chuckles> Ouais.
Genre, je vois pas, heu ouais? Et voilà, exactement! C'est c'est ça. Et hem, pour, heu, pour le coup, tu vois, moi, heu, en ce qui concerne la vente, c'est vrai que j'ai eu du mal pendant très longtemps, je vais pas te mentir.
C'est dur avec les Français et les Italiens, j'ai l'impression, c'est plus dur. Tu sais, on en parlait à un moment, je crois. Heu, bah, j'en f les des gars que je, heu, tu connais Grant Cardon, aux États-Unis?
Tu tu penses?

Mmh mh.
Par mois. Donc ça me fait donc 300, ça me fait 3 600 et le reste, je le mets de côté
Mmh mh. Ah, ouais, ouais.
t j'y touche pas
Ouais.
et heu, ouais vas-y, dis-moi, tu allais me dire quelque chose.
Non, c'est bien. Mmh. Moi, je mmh, moi, je pense que, ouais, du coup, je je crois que je j'ai
C parce que parce que l'investissement, c'est quand même important, tu vois?
Ouais. Heu, bah, déjà, moi, enfin, j'ai des cryptos que j'aime bien, du coup, je pense que je mettrais un 125 000 heu, non, je crois que je mettrais même 200 250 000,, <chuckles> heu, dans dans 5 que j'aime vraiment bien. Ouais
Ouais. D'accord, tu tu es tu aimes lesquelles? Je te rassure, je ne suis pas, heu heu, je vais je vais pas te voler, heu, tes idées parce que je ne j'investis pas dans dans la crypto.
heu Non, non, t'inquiète. Non, non non, non, non, moi, je partage mes idées, même non. Même mes v même mes idées de business, je partage tout, moi, heu. Enfin, tu as XRP. J'aime bien. C'est ça c'est un tout c'est le tout 1er que j'ai investi en 2018. Heu, il y a HBAR qui est un peu plus niché. Heu, après, bon, bah, peut-être, heu, je serai sur des les connus, heu heu, que que je vois sur le long terme. Là, je j'ai p j'ai plus. Heu, peut-être ADA? Heu
OK. OK. D'accord. OK. Oui. D'accord, heu, du coup, heu, bitcoin, non?
Non, non, non, heu, <blows air> peut-être que ouais, peut-être sur je pourrais en acheter, je peux être un? A la limite, pour rigoler.
C'est trop tard, c'est ça? OK. Pourquoi pour pourquoi pourquoi vous rigolez?
Ouais. Non, mais <laughs> pour dire: «Eh! Bah, moi, j'ai un bitcoin!» <laughs> Mais en vrai, heu
D'accord, OK. Et ça vaut combien un un bitcoin aujourd'hui? 60 000 €?
Je pense, ça vaut 85 000.